Die Stadt selber du, ich bin da ich wollte ich habe die ich kenne die ganze Ecke halt überhaupt nicht, ne, und ähm, da bin ich von also, ich war ganz unten in in den Bergen und ähm, also, war bei meinem Grab meiner Mutter und bin dann über München nach Nürnberg, habe da 'ne Freundin besucht und, äh, war in Nürnberg 1, 2 Tage, weil ich da auch, ähm, ne also, ich kenne die Stadt relativ gut und, äh, dann bin ich weitergefahren, weil ich noch nie in Erfurt war. Also, bin über Erfurt dann wieder nach Berlin zurück sozusagen und, ähm, also, Erfurt ich war total weggeblasen, ja. Also, ich fand das die ganze Struktur der Stadt und wie alles aufgebaut ist ich bin da nur rumgelaufen und habe mich dann in ein schönes Café gesetzt. Da war so 'n ganz großer Platz auch. Weiß nicht, wie das Ding hieß. Und, äh, da waren die ganz also, die Häuser waren alle total bemalt und alt und wunderschön gehalten und
Mhm. Mhm. Ah, okay. Mhm. Marktplatz. Mhm, ja. <chuckles>
Richtig toll.
Okay.
Und Bratwurst habe ich auch gegessen. <laughs>
Ja, das muss sein. Thüringer Bratwurst, ja. <giggles> Aber ke kennst du, äh, die Eisdiele Goldhelm, äh, dort auf der Krämerbrücke? Okay.
Ja, natürlich. Also <laughs> Ne, sagt mir n ne, also, ich war ja nur 1 Tag da, ne, und bin dann natürlich da so f so viel rumgelaufen wie ging, aber ne ne also, ich habe mich da irgendwo an so 'n so 'n das war so 'n Italiener, an irgend so 'nem Platz hingesetzt, total schön uf uraltes, wunderschönes Haus auch und total bemalt und mhm.
Mhm. Okay, weil eigentlich gibt's ja die Krämerbrücke. Äh, das ist die längste Brücke in Deutschland tatsächlich. Ja, die wo längste bewohnte Brücke Deutschlands, sorry.
Aha. Ach, echt? Ach toll.
Äh, wenn nicht sogar Europas. Genau, weil da leben immer noch Leute und da gibt's, äh, so 'n total leckeren Eisladen und ich glaube, das ist wirklich eins meiner Lieblingsurlaubsereignisse, als mir irgendjemand diesen Eisladen gezeigt hat, weil das ist selbstgemachtes Eis. Es ist bio, es ist, äh, vegan teilweise, wenn man möchte. Es sind wirklich frische Zutaten und es schmeckt einfach einfach göttlich, also, wirklich. Es i es ist mit Abstand das leckerste Eis, was ich jemals probiert habe.
Mhm. Oh. Ja. Ja. Ach. Oh, das glaube ich das glaube ich. Du ich Ah. Also, ich muss auch sagen, das ist auch etwas, was ich dann wirklich wieder so, ähm, ja, neu, äh, ähm, ja, äh, erkundet hatte waren die Eisdielen in Deutschland. Ich hatte das total vergessen, ne, und das das hast du natürlich hier nicht, ne? Das ist das kann man überhaupt nicht vergleichen, ne? Das ist, also da war ich echt im 7. Himmel, ja, so <laughs> Gott.
Mhm, ja, stimmt. Ja. Ja. Leider, ja, ja. <chuckles> hat mich auch schon in zu Eisdielen in USA eingeladen. Ich war jedes Mal so: „Mhm, es ist ich weiß nicht das Gleiche.“
Oh Mann. Ja. Ja.